Ừm, thì, à, nói chung là cũng trộm vía nha, gia đình mình rất là tôn trọng mình luôn. Nói chung là mọi người đều biết là là mặc dù là mình trong gia đình, mặc dù mình là người thân với nhau, nhưng mà cái không gian riêng tư thì ai cũng cần phải có hết. À, và cái đó là một cái, gọi là, một cái gọi là cái rule, cái cái rule trong nhà mình luôn rồi. À. <chuckles>
À, ô kê. Vậy là ờ, vậy tính ra là bạn có một cái, á, một cái gia đình, có những người trong gia đình rất là, gọi là, thấu hiểu với nhau, đúng hông?
Ừm. <chuckles> Ừm, yeah, chắc chắn là như vậy luôn đó, theo mình là như vậy nha. <chuckles>
Ừm. Ờ. Thì thật ra mình, ờ, ờ, mình đã không biết là trước giờ là bạn đã từng sống một mình, kiểu như là xa gia đình chưa?
Ô kê. Ừm. Ừm! Ồ, có chứ bạn. Thì hiện tại á, mình là đang là sinh viên đại học, thành ra là mình cũng không phải là mình ở chung với gia đình mình hoài, chỉ có cuối tuần mình mới về mới về nhà thôi. Còn ở trong tuần á thì mình sẽ ở riêng, ở riêng trong cái căn hộ của mình, à, ở gần trường học. Đó, thành ra là cái sự, gọi là, thư giãn theo mình á nha, là nó tuyệt đối luôn, tại vì ở đó sẽ không có ai để mà gõ cửa hay là làm phiền mình hết. À, thì thành ra là mình thấy ở riêng á là một cái cách cũng là cách thư giãn, ơ, tuyệt vời nhất đó chứ. <chuckles>
Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Ừm, ừm. Mình đồng ý. À, vậy là trong cái căn hộ hiện tại bạn ở là bạn hông có share với ai hết, là mình ở một mình mình thôi. Ờ, ờ, và nó rất là thoải mái ha? Thực ra mình cũng hiểu cái cảm giác đó, tại mình cũng từng từng như vậy. À, ừm ừm, thì, ờ vậy thì á, ờ, trong cái không gian của bạn á, thì bên cạnh cái sự yên tĩnh ra thì bạn những cái yếu tố gì, những cái yếu tố nào khác nó sẽ giúp cho cái không gian của bạn nó nó có thể được coi là thư giãn lý tưởng? Ví dụ như là ánh sáng, hay là, ờ, â âm thanh, hay là ti vi, hay có những cái như vậy hông?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi bạn. Ừm. Đồng ý. Ừm, vậy hả? <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Yeah, yeah.